Ja, es ist echt nicht also, Arroganz ist echt unangenehm.
Das ist fies, ja. Sehr unangenehm. Also, das finde ich auch ganz schrecklich. Ja, meinst du, damals hat man ja auch immer so Gruppen von Freunden gehabt, das waren dann die tollen, die arroganten irgendwie so, ne? Und dann so die, die so 'n bisschen weniger toll waren, die so ganz normal waren.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja, ich war die, die weniger toll war.
Ja.
Als als als Schülerin und so, als Jugendliche, ja.
<chuckles> Bei den Normalos. <giggles>
Genau, die auch nicht so ganz normal waren, aber ja, auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
<giggles> Ah ja. Danke dir auch. War schön. Ja, tschau.
Tschüss.